Oh dari situ tuh, dari iku iseng-iseng ikutan, eee, event di sosmed gitu ya?
Mhm. Betul, heeh, dan
Padahal itu event-nya, eee, endingnya apakab karena hadiah atau emang ikutin aja challenge setiap harinya gitu, jadi malah latihan gitu?
Mhm. Sebenernya aku lebih kayak, eee, apa ya, kepo aja sih waktu itu, kayak iseng-iseng pengen nyoba ah ikut, gitu kan, biar seru-seruan aja, eee, kalau hadiah seinget aku sih waktu itu, eee, enggak ada sih, maksudnya pas aku ikut itu bukan karena hadiahnya. Cuma, eee, memang setelah aku gali-gali lagi, eee, ternyata ada sih, maksudnya kayak inktober yang versi Indonesia ya, jadi waktu itu kalau enggak salah inktober.id atau inktobar_id itu, eee, memang ada kayak semacam giveaway gitu, dimana dia, eee, kolaborasi sama brand-brand lokal yang, eee, mungkin ngasih giveaway hadiah gitu, misalnya kalau gambarnya, eee, terpilih, gini misalnya 5 gambar yang terpilih di tema hari apa gitu, itu heeh, waktu itu kebetulan aku juga sempet dapet sih, ya nggak tahu kenapa mungkin hoki kali ya, jadi aku dapat satu buku eee, enggak itu Kak, eee, aku justru memang benar-benar baru belajar banget dan, apa ya emang benar-benar baru. Dan, eee, waktu itu kebetulan banget hadiahnya itu sketchbook, jadi itu cukup memotivasi untuk bikin gambar juga ya karena dapat sketchbook.
Mmm, mhm mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm mhm, ah, karena jago kali. <chuckles> Oke. Wah. iya, bi buat gambar lagi, ya jadi kayak ada buku kosong lagi nih, gitu ya. Nah menurut kamu nih wak eee, untuk hobi gambar kamu ini, eee, apa sih yang paling kamu nikmatin? Apakah prosesnya atau hasil jadinya? Atau gimana tuh?
Heeh heeh, benar banget. Betul. Mhm. Oke, pasti proses sama hasil jadi itu, eee, dua hal yang beriringan ya, dimana, eee, kalau prosesnya, apa kreatifnya itu aku suka, biasanya sih hasilnya juga aku suka gitu, karena itu, eee, apa ya terutama tapi prosesnya sih, karena prosesnya itu yang justru yang menyenangkan untuk eksplorasi dan mungkin brainstorming ide-ide yang enggak kepikiran sebelumnya gitu
Mhm.